Como os filhos de imigrantes lidam com 2 culturas?
Olha é no início é um pouco complicado tá. E no e no decorrer da vida também é muito complicado. <laughs> Complicado todas as horas. <laughs> Exatamente, assim. É, eu digo, né, pelo falo pelo meu caso, conheço vários outros, mas eu digo pelo meu caso. Eh, hoje nós moramos na Itália, somos brasileiros, mas moramos na Itália, né.
Hum. <laughs> É uma coisa muito interessante e muito complicada ao mesmo tempo, não é mesmo? Uhum. Certo.
E o meu filho, quando a gente veio para cá, ele ainda não tinha 3 anos, ele completou 3 anos aqui. Ele tinha 2 anos e 10 meses ali, estava ali quase.
Uhum. Então veio um bebezão ainda não era uma criança já com grandes experiências, né.
É, era um bebezão. Não, não, né, veio para ser alfabetizado aqui, para enfim, né, vivência, né, aqui. E, ele aprendeu a língua muito rápido, sozinho, e a gente veio em um ano de pandemia. Então ele ele, é, ele não ia para escola porque era pandemia, tudo fechado, e quando abriu não tinha vaga porque era limitado, né, teve aquela coisa. Então ele só foi para escola, a gente chegou em fevereiro de 2020, ele só foi para escola em setembro de 2021.
Uhum. Certo. Certo, nossa. Uhum. Hum, entendi.
Né, e e assim, e foi emergindo, né, na cultura italiana, apesar da minha família ter uma raiz italiana, ter m m né, eu ter crescido porque a minha avó era filha de italiano e a gente cresceu ali, né, os meus bisavós na cultura italiana, eh, a gente vivia no Brasil, né, a gente hum
Aham. Sim, é um choque cultural você está no país de fato, né.